إمم، طيب ممكن كده نقدر نقول إن أكتر حاجة بت بتضيّع وقتك أو يعني بتخلّيك ما تاخُدش مثلًا وقت الشُغل كلّه على بعضه هي التليفون، ف لو إحنا بَعَدناه عنّك شوية أو لو أنت قَدرت إن أنت آمم، يعني مثلًا تعمله في الوقت دَوّة silent أو تقفله خالص إيه رأيك؟ ممكن تقفله خالص في وقت الشُغل أو تعمل حسابك مثلًا إنّك كل ساعتين اعمِل منبّه كل ما تخلّص ساعتين في الشُغل تمسِك الموبايل مثلًا نُص ساعة.
آه. إمم. أوكي، يعني بصراحة الفكرة دي مش عارف كانت غايبة عنّي إزاي، أنتِ فكّرتيني أصلًا إن أنا عملت كده في فترةٍ ما آآ من كام سَنة برضه كنت وقت ما باذاكر كنت باشيل التليفون وباقفله خالص، وكنت باخلّص لمّا أخلّص بقى اللي ورايا سواء ممكن كان ياخُد ساعتين أو أقل، كنت أروح أمسكه شوية وبعد كده أرجع أكمّل تاني. حاسس بصراحة الفكرة دي هتنفع معايا ومش عارف بصراحة كانت غايبة عنّي إزاي ما أنا عملت كده قبل كده ف آه، حاسسها كويسة.
جميل جدًا إن أنت تكون جرّبتها قبل كده و وده هيشجّعك إنّك ترجع تجرّبها تاني. أ أهم حاجة تكون فاهم إن التغيير مش بييجي فجأة ولا مرّة واحدة ولا بين يوم وليلة، التغيير بياخُد وقت و وبياخُد خطوات منّك وبياخُدوا منّك شوية مجهود عشان تقدر توصل له وتقدر توصل لهدفك. فأهم حاجة يعني في خطوات كده ممكن أنصحك بيها هي إنّك ترتّب وقت شُغلك ما بين وقت الشُغل ووقت الدراسة، يعني لو وقت شُغلك مَرِن ممكن تخلّيه آخِر اليوم
امم. أوكي.
والدراسة تخلّيها بالنهار. وكمان حاول لو ينفع إن أنت مش كل الوقت تبقى أونلاين لو ينفع تحضَر حتى لو يوم في الأسبوع علشان التفاعلات الإجتماعية دي بتريّح النَفْس شوية، يعني تشوف ناس والناس تشوفك وتتعامل معاهم، فما تبقاش حياتك كلّها شُغل أونلاين والدراسة أونلاين.